Hem, c'est plutôt rare. Jusqu'à maintenant, heu, ça a été. En général, hem, je recevais pas de notifications du boulot en dehors de mes horaires de travail en général. Ouais.
OK. OK, donc tu es un bon patron, alors? <laughs>
Ouais. Heu, j'avais, ouais, <laughs> j'avais, ouais, <laughs> heu, actuellement, je suis, in indépendant, on va dire. <chuckles> Ouais.
Ah, OK, quand tu n'as plus ton boulot, quoi? <laughs> D'accord OK. Donc tu as beaucoup de boulots? Enfin plusieurs plusieurs boulots différents?
Ouais, c'est ça, j'ai j'ai plusieurs casquettes, j'ai plusieurs casquettes. <chuckles>
Et tu p tu préfères quoi? Ce style de vie-là ou ou ton ancien boulot?
Heu, c <blows air> je dirais que les 2 ont leurs avantages. Là, actuellement, il faut juste que je me stabilise un peu mes <chuckles> mes revenus pour, heu, <chuckles> pour que avoir les les avantages des 2. <laughs> C'est ça. Exactement, ouais. Mais en termes de liberté, ouais, c'est toujours bien d'être indépendant, hein, quand on a un tempérament assez indépendant, assez libre, heu
Oui. Mais oui, oui, c'est ça. Oui beh, oui ce serait l'idéal ça, ce serait l'idéal, oui, pas évident. Mmh mh.
c'est, heu voire solitaire, c'est, heu, ouais, c'est l'idéal d'être indépendant. Ouais. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de
Oui, oui, oui c oui, c'est juste. Non. Mais qu'est-ce qu'ils te disent? Heu, heu, l il y a il y a aucun monde idéal, hein, comme on dit. <chuckles>
Ah exactement, il y a pas de il y a jamais de situation parfaite, hein. Soit il y a <chuckles> il y a <laughs> il y a toujours en soi, des efforts à fournir en plus, soit, heu, soit plus de confort, <chuckles> soit c en général, il faut soi choisir entre le confort ou la liberté. C'est <chuckles> ouais. Voilà.
Non, c'est juste, oui. Oui, c'est juste. C'est vrai, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Bah, écoute, merci de m'avoir parlé, heu heu, je me suis bien amusée, c'était très intéressant.

Et est-ce que, par exemple, heu, ça ne t'est jamais venu à l'idée de, heu, bah, de d'enlever ton compte sur Instagram, surtout, heu, si tu en avais marre un jour? Est-ce que ça v ça risque de t'arriver peut-être?
Hem, pour l'instant non, heu, parce que je m'en sers quand même pour, heu, mon activité de musicien, car je fais de la musique et ça c'est quand même un b un support intéressant pour, bah, pour partager mon actualité, pour, heu, partager tout court, ou avec mon public, interagir, montrer ce que je fais, c'est c'est quand même une, heu, une plateforme vitrine qui est important quand on fait de quand on est dans la la musique ou d'autres, heu, dans l'art ou d'autres, heu, d'autres choses. Même dans plein d'autres domaines, hein, finalement dès qu'on a une activité un peu, un projet, heu, c'est toujours intéressant d'avoir Instagram, donc je l'ai pas supprimé parce que jusqu'à maintenant, j'en suis pas arrivé à un point où ça m'a rendu fou, j'y où ça a vraiment ça m'a ça m'a déprimé, j'y ai passé beaucoup trop de temps. J'y ai passé beaucoup trop j'y ai passé trop de temps à certains moments, mais pas au point où, heu voilà, j'arrive à me contenir quand même, ouais, vraiment ouais, c'est-à-dire que si je si à un moment donné j'en ai marre, bah, j'y vais plus, tout simplement, et puis voilà, quoi. Ouais.
Ah ouais. Eh ouais. Mmh mh. Oui, oui. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Et qu'est-ce Oui, ou ça ou vraiment tu en as marre, quoi, oui. Mmh mh. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, il y a aussi cette solution, oui. Et tu disais que tu faisais de la musique, mais quoi, tu composes? Ou tu joues? Ou qu'est-ce que tu fais?
Exactement. Ouais, j'ai un groupe de musique, je joue aussi tout seul, donc je fais des concerts, hem, dans des dans différents types d'endroits, dans des dans des bars, des bars-concerts, des restaurants.
D'accord. OK. Mmh mh.
Donc, heu, je fais ça assez régulièrement, ouais. Et heu ouais?
Et tu en vis ou bien ou bien tu fais ça par, heu, hobby?

Bah, exactement, c'est pour ça qu'avoir des réseaux sociaux ça sert, quand même, <chuckles> pour ça, donc c'est pas ça permet de de réseauter, enfin, d'avoir une page vitrine où j'ai des vidéos de de ce que je fais, donc les gens peuvent voir, heu, ce que je fais. Ça permet de maintenir un lien avec le public, si des il y a des gens qui m'ont, qui me voient, heu, à une date de concert, ils aiment bien, peut-être qu'ils me suivent sur le le réseau, donc après ils ils continuent à voir ce que je fais, même s'ils peuvent pas venir la prochaine fois, bah, ils savent un peu quand est-ce que je reviens, tout ça. Et heu, des fois, ça peut permettre aussi, ouais, de d'approcher des personnes, heu, à distance qu'on n'aurait pas, heu, bah, qu'on n'aurait pas, heu, pu voir, heu, <chuckles> dans dans la vie réelle. Donc c'est le bon côté des réseaux. Si c'est bien utilisé, ça permet, bah, de ça n'empêche pas de vivre la vie réelle, quoi, de faire des rencontres en vrai, de réseauter en vrai, mais, heu, ça ça laisse la possibilité aussi, bah, de de créer des liens avec des gens qui sont à distance, qui partagent les mêmes centres d'intérêt, heu. Donc ça c'est hyper intéressant. Oui, et ils peuvent nous suivre.
Oui, c'est juste, oui. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Oui, et puis, t ils peuvent te suivre, aussi? Donc, hem, hem, parce que plus tu as de de suiveurs, si je peux dire, ou j ou de suivants, je sais pas trop bien comment on dit. Est-ce
Ouais en français, ça ça fait ça, suiveur, <chuckles> follower, ouais. Ouais.
OK bon, d'accord, OK. Est-ce que, heu, plus tu en as, est-ce que tu ne pourrais pas à ce moment-là faire de la publicité sur tes réseaux sociaux? Enfin je veux dire payer, d'être de moné de me monétiser. Oui, oui.
De la publicité. Ah, de monétiser? Alors oui, alors il faut vraiment avoir un beaucoup de beaucoup de vues, pour faire, heu pour monétiser, surtout Instagram, heu, faut quand même, f ouais, faut quand même faire beaucoup de volume pour avant de que ce soit rentable, quoi, que ce soit intéressant. C'est vraiment les gens qui font des centaines, heu, de milliers de vues, heu, qui peuvent, heu
Oui. Oui, oui, oui. Oui, évidemment, oui.
ouais, qui peuvent, heu, enfin, dégager un petit un petit revenu en plus, su par rapport à ça. Mais c'est ça ça sera jamais une source de revenus, hein, enfin à moins d'être vraiment, heu enfin enfin ouais. Oui, <laughs> c'est vrai, <laughs> c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. <laughs> Ouais, exactement. Faut pas se fermer des portes, faut pas se fermer des portes.
Mmh mh. Mmh mh. Et quand tu d Ah, il ne faut jamais dire «jamais». Attention! <laughs> Ça restons positif. <laughs> Mais quand tu fais voilà, exactement. Quand tu, heu, fais tes représentations, bah, que ce soit avec le groupe ou ou toi, heu, c'est heu co à quelle fréquence est-ce que vous les faites?

Oui, exact. C'est vrai, oui, OK et par exemple, tes notifications d'email, heu, comment est-ce que ça se passe, là?
<chuckles> Ah oui, les emails, hem, alors j'ai une boîte mail pour laquelle je n'ai pas de notifications, en fait, j'ai 2 boîtes mail et du coup, ma 1re boîte mail, qui est la plus ancienne, c'est celle où je reçois un peu, hem, tout j'ai tout ce qui est administratif, enfin, tout ce qui est assez important, donc heu, j'ai laissé la notification, sachant que si, des fois, il y a c'est peut avoir des informations importantes, donc ça, je l'ai laissé et la 2e boîte mail, qui est un peu moins importante, heu, j'ai enlevé les notifications parce que j'y vais quand même assez régulièrement, donc heu, c'est pas nécessaire que j'ai des notifications pour, heu, n'importe quoi. C'est vrai que j'ai quand même fait un tri, de manière générale, dans les notifications pour avoir que ce qui, vraiment, peut me servir, où ça ça peut être important de de réagir rapidement sinon le reste, heu, c'est secondaire.
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui, mmh mh. Mmh mh. Et a et avant ça, qu'est-ce que avant que tu ne fasses toutes ces que tu arrêtes les notifications, heu, comment est-ce que tu gérais tout ça? Dans le sens, est-ce que ça te stressait, heu, tous ces bruits en permanence? Comment est-ce que tu étais?
Bah, heu, b heu, au début, quand j'avais Instagram, j'avais les notifications mais du coup, ça, c'est c'est un peu parasitant, enfin, ça parce qu'il y a trop de enfin, ça fait un petit bruit, un petit cling à chaque fois que quelqu'un a mis un j'aime ou que je sais pas, qui a réagi à un message ou plein de sortes de choses ce qui fait que, en fait, on reçoit beaucoup trop de de de micro stimulation mais heu, pas nécessaire, donc ça, ça engendre beaucoup de de déconcentration
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui, c'est vrai, oui et quand tu es enfin, je ne sais pas, tu es tu travailles dans un bureau, heu, quand tu avais ces notifications, ça n'embêtait personne?
et heu Ah non, en général, on j'enlève le de toute façon si je travaille dans un espace pu co collectif, j'enlève le son parce que, sinon, c'est juste insupportable <laughs> et même le, heu, le vibreur, moi, j'essaye de l'enlever, après si, vraiment, j'ai, heu, j'attends un appel important ou un truc, heu, quelque chose d'important, des fois, je le laisse mais si j'attends rien, je je je l'enlève parce que moi, personnellement, quand j'entends des des petits «veuv» comme ça, régulièrement, à côté de moi, ça ça m'agace déjà, ouais, donc heu, <chuckles> donc j'essaie de j'essaie de montrer l'exemple et de et de ne pas le faire moi-même.
Ah oui, d'accord, oui OK. OK. D'accord, oui. Ah oui, oui, oui, oui. C'est vrai qu'on l'entend, oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on les entend.